Ciao. Ciao, ciao. Salve. Tutto bene, grazie! Te?
Tutto bene? Ottimo, sì, sì, tutto bene, tutto bene. Stavo cercando un attimo un film da consigliargli a un amico mio, però ecco, pure dimmi tutto. Che dici, come stai? Tutto bene? Allora. Ottimo, ottimo.
Sono conten Ah! <chuckles> Io bene sì, sì, sì, sì. Di cosa di cosa mi parli? <clears throat> Di cosa mi vuoi parlare? Che ti f che ti frulla per per la testa?
Ma guarda guarda, ti dico Che mi frulla mi frulla che non so se stai vedendo un po' la situazione politica italiana, come come ti sembra a livello di discriminazioni da da da lì?
Bah, ehm, guarda la discriminazione sta un po' dappertutto, esiste è sempre esistita, no, ehm, che può esse ns so, discriminazioni, ehm, razziali, no. C'erano una volta, no. E ancora adesso ci sono, eh! Non ti pensare!
Mh-mh. Okay. Erto, fanno parte della storia, sia degli americane, italiana
Non ti pensare. Eh sì! Eh poi qua io sto sto negli Stati Uniti, malgrado sai, ehm, dicono la terra insomma dove il libero pensiero dove do ognuno può, ehm, mettere in pratica insomma da da dar da da dar modo di di far sì che i suoi sogni si avverano però ce sta un razzismo
Sì, sì. Mh. Mh, mh.
ehm, quindi una discriminazione sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Qui ci sono i vari gruppi etnici, no. No, bianchi, neri, asiatici, filippini, cioè ognuno Perché poi
Ancora ci sta? Dai! Ma da mhmm, da bianchi a neri? Ah! Ah-ah, ah-ah, ah. Ma ci sono pure le gang vero?
e to

Ha calamitato la la l l'attenzione, cioè ti dico mo' Roma come dire d'Italia, no, ehm, tipo di tantissime d di di tantissime popolazioni, anche tipo nordafricane, ehm, del de del del del Medio Oriente.
Sì, ma proprio l'Europa era l'Itali Egizio, Egitto pure.
Eh sì, e quelli lì sono venivano lì, quindi si sono i geni si di qu di quel di quelle popolazioni si sono mischiate con i nostri, no, e poi tutte tutte le dominazioni che abbiamo ad esempio, Annibale è stato per parecchi anni in giro per per l'Italia, no, ehm, quindi poi tu Annibale il cartaginese, quello che con gli elefanti, no, quello che è venuto con gli elefanti che è che è partito ehm, delle delle guerre puniche. Ehm, quindi si sono insomma si sono mischiati i nostri geni con que poi tutte le varie denominazioni, che ne so, l'astroungarica, la spagnola. Ehm, quindi c'è un se se ci facciamo il test del DNA o sai che che miscuglio che troviamo? Cioè non è che dici la razza la razza il ceppo italico, no, quello non non no non esiste, non esiste.
Certo, sì. Annibale? Chi era Annibale? Ah. Pensa te. Mh. Sì, sicuramente, davvero sì. Però me sa che non Sì, no. Mi sa che mi sa che riescono a individuarne penso 2, 3, no, non tutti, tutti, tutti penso, no?
No, ma penso nessuno. Ma mi ma penso che poi come noi, anche anche anche altre popolazioni, eh.
No, sì qualcosa te lo trovano, cioè tipo se se tipo Cioè tipo io c'ho mia nonna siciliana e mio, boh, tu faccio un esempio, mi nonno tunisino, okay, magari però loro c'hanno discendenze, no o so, africane, ti faccio un esempio, o bulgare, che ne so. Comunque, capito? <clears throat> Ne tro trovano penso i 2 macro, capito? I 2 macro
Ah. Certo certo certo. Certo certo, sì, sì. Mh-mh. No, comunque è interessante. Pure anch anch'io vorrei vorrei sottopormici. Però, ma è sicuro? È una cosa sicura? Cioè, tipo, no sicura
Beh, sì. Eh lo potresti fa'. Sì, sì, sì. È tipo un test del del sangue penso, te prendono.
No, <clears throat> io dico sicura nel senso che che è è affidabile quello che è il risultato, no, che non è che magari mi dicono così e poi non è non è vero.
Che è affidabile. Però guarda, prova prova ad approfondire pure con l' AI, perché io ne parlai ne parlavo 2, 3 anni fa, forse pure un po' di più. Forse forse pure un po' di più, perché sentivo che c'era sto rapper italiano che av aveva fatto sta cosa di marketing, uhm, per l'uscita del disco, no, che ad alcuni vincevano questa cosa tipo, mi sembra. E quindi, ehm
Mh-mh. Sì. Ah, ah ho ca ho capito, cioè gli gli gli dava gli dava li faceva vincere il test.

Beh allora, sicuramente a 10 anni ritrovarsi, capito, che i ragazzini che con cui stai giocando di punto e bianco prendono e scappano da te, capito, e tu li rincorri, loro continuano a scappare da te cioè, capito, non ti fa sentire bene, no, da piccolo eh. Si va a sentire escluso, e poi comunque non era solo quello, comunque insulti di z di vario genere, capito, a gratis. Però cioè, male, capito, poi eh, dopo un po' q quelli che 'so riuscito a malmenare li ho malmenati, quelli che li ha malmenati la vita li ha malmenati la vita, e poi io bene o male, cioè, a dopo du 3 2, 3 anni avevo iniziato a uscire fuori dal cortile di casa, quindi comunque non li frequentavo più già da lì, capito?
Male. Eh, immagino. Eh. Certo. Eh, certo. Eh no, no, no, ti fa sentire escluso, no, chiaro, chiaro. E poi che hai fatto? Che che hai fatto per risolvere questa situazione? <chuckles>
Li ho frequentati fino a 10- 10- 10 anni, sì. Poi dagli un dal periodo delle medie, diciamo dalla fine della prima media ho iniziato a uscire fuori, quindi non perché questi erano i ragazzi del cortile, no, de del condominio.
Certo, certo quelli lì del sì sì, ho capito.
E quindi fuori dal condominio non praticamente non non li beccavo mai mai mai, capito? Ehm, tranne a scuola uno, che fu uno di quelli con cui poi, appunto, mi mi menai una volta lui e un amico suo però, al di là di questo, 'so ragazzate, capito, però da piccolo ti dan cioè, le senti in modo diverso.
Eh sì, sì, sì questo è vero. Vabbè ti è ti ti ti feriscono, certo ti feriscono, no, ah, vero. Sì, senti un po' come si potrebbe fare per ridurre, insomma, la discriminazione? Secondo me il dialogo, no, e far capire, insomma, che il diverso non è poi così diverso, ma tutti siamo diversi anzi, no che la di la diversità piuttosto che che dividerci ci dovrebbe ci dovrebbe unire, no, perché comunque è una cosa anche di di curiosità, di crescita, no, di acquisizione di altre ehm, sai quando c'è la continu la l l sì, la contiumaz la contaminazione tra varie culture, no ehm, c'è c'è un arricchimento, no mentre invece quando c'è, mhmm, come come per esempio la consanguineità, no, poi d poi la rie cioè, tipo, c'è sempre questa trasmissione di s di di dare, no genetiche, no, che invece con- con le con l'immissione di nuove di nuovo sangue c'è c'è il miglioramento proprio genetico. È una cosa proprio
Sì. Certo, sì, sì, siamo tutti diversi. Unire, certo. Come no, come no. Mh. Culture, usanze. Certo, come no. Sì, sì, sì. Sì, sì, infatti ogni tanto mi viene in mente, dico: "Io vorrei farlo il test tipo del del gene per capire che discendenze ho, perché, boh, mi incuriosisce un sacco capire da d da che boh, da che popolo provengo, da che, non lo so, razza di omie razza di ominide provengo. Perché capace che noi ci siamo pure fusi con gli n i Neanderthal, eh, Neanderthal, Homo sapiens.
Ah, beh! Noi poi capirai, noi Ah, beh! Noi capirai poi

Sì, in pratica sì. <snorts>
Ah. Gli regalava un test insomma.
Ti giuro, sì <chuckles> perché lui è mezzo marocchino, quindi tipo l lui l'ha fatto mi sembra, ehm, o comunque aveva pubb pubblicizzato sta cosa, non mi ricordo comunque. E, ehm
Ah beh, ben Beh, forse faceva anche da testimonial può darsi, no, che era lui che
Eh, no, può può darsi, non penso, perché penso è una cosa medica, però non lo so, non te saprei dire con certezza. Però se ta se la vuoi approfondire con l'AI tanto di sti tempi cioè io parlo più con l'AI che co non lo so. E eh, e perché facciamo bene, perché comunque
Sì sì, no, hai voglia sì. <chuckles> Ah, io pure, io pure lo uso parecchio, l'uso parecchio.
Ci aiuta, <chuckles> capito.
Eh, sì guarda io la uso al posto di al posto delle ricerche Google. <clears throat>
Bravo, pure io. Sì, sì, sì, molto utile. E mo, mhmm, non lo so vedi pure sì sì, pure tanti film, parlano di discriminazione pure, no, anche film che parlano di tipo c'era un film, che parlava di un di un pianista nero che veniva discriminato
Perché poi, eh, è più efficiente. E ah. Ah sì sì, io me sa che ho capito, che che poi aveva aveva l'autista che era che era bianco, no, e lui era era g era era gay anche, no, era era era nero e gay, negli negli ne ne ne negli Stati Uniti, dove veramente essere neri e gay era era bello pesante. Sì, sì. Ehm, sì, sì. L'ho l'ho l'ho mhmm, l'ho visto, bello, un bel film.
Sì bianc sì, bravissimo. Sì, sì, sì è vero. <chuckles> <chuckles> Esatto, sì era pesante, certo, <chuckles> certo. <chuckles> Assurdo, sì, sì, sì, sì, però vabbè, veramente lui veramente è un bravo protagonista secondo me, a parte bravissimo attore. Tutto, sì, sì.
Sì, sì, no è bello è bello proprio tutto il film, proprio a a a an anche anche anche l'altro era bravo. Okay caro ti saluto ciao, ciao, ciao.
Mh, mh, mh sì. Grazie mille. Ciao, a presto!